हमारा कभी-भी रिज़ल्ट के पे कंट्रोल नहीं होता है तो उस चीज़ को हमें कभी-भी नहीं सोचना चाहिए, छोटे कदम लीजिए, पूरी छलाँग नहीं, बस एक छोटा-सा स्टेप हर बार जब आप डर के बावजूद भी आप कुछ काम करते हैं तो आप ख़ुद पे भरोसा बनाते हैं, उस बार आपके अंदर आपको ख़ुद को भरोसा बिल्ड हो रहा होता है। विफ़लता से ज़्यादा खतरनाक मतलब होता है ना जीवन में कभी भी होता है तो वो रिग्रेट होता है, कि आप कभी भी इ आप इस उसमें ये पीड़ा में रहो कि शायद मुझे उस डर को आ आगे बढ़ के मुझे कर लेना चाहिए, ये रिग्रेट से ये रिग्रेट बहुत ही ग़लत चीज़ होता है जो कोशिश ना करने से आता है, तो हर बार जब अ, आप जीतें या ना जीतें लेक़िन कोशिश जारी रखना ही असली जीत होता है, तो कभी कभी-भी जो है विफ़लता से हमें डरना नहीं चाहिए रिज़ल्ट कुछ भी हमें हमारे हाथ में कुछ भी चीज़ नहीं है, हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है जो भी हमारा कार्य है उसको हम सही लगन से या फ़िर सही मन से करें, ऐसा नहीं कि काम ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं या फ़िर हमारे अंदर एक हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फ़िर ये फॉर्मेलिटी के लिए करना है। अगर ऐसा सोच के हम का कार्य करने लगेंगे तो वो चीज़ हमेशा विफ़ल ही होगा, तो मतलब डर अंदर हमेशा कुछ भी शुरू करने के लिए तो ऑब्वियसली हम इंसान हैं डर तो अंदर होगा ही बट आप ये सोचिए कि ये डर को चीर के जब आप काम करेंगे उसका जब आपको एक होता है ना परिणाम मिलेगा कि आपने ये इतना किया है, तो उस खुशी को आप ध्यान में रख के अगर कार्य करेंगे तो आपको ज़रूर डर से आगे बढ़ के अ, मतलब कोशिश करने के लिए और ज़्यादा हिम्मत जुटेगा। आशा करती हूँ मेरा सुझाव जो है वो आपको काम आए।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। उहुँ। जी। जी, ज़रूर। जी, जी। देखिए मैं सही बताऊँ तो आपकी बात सुन के मेरा मन जो था, मेरे परेशानी का बोझ जो था, काफ़ी हद तक जो है हल्का हुआ है और जैसे-जैसे आपने चीज़ें बताई ना मैं इसको अपने दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी में लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा और जैसे आपने बताया कि डर को कैसे हटा के मैं अपने काम पे ध्यान करके और उसको शुरू करूँ, तो ये चीज़ देखिए काफ़ी अच्छी बताई है। आपसे बात करके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।
हुँ। जी। धन्यवाद।